Как ты организуешь работу из дома с помощью технологий?
Я стараюсь их повсеместно применять, так сказать, и я верю, то что это мою эффективность, так сказать, повышает на работе, как я вижу.
М. Это здорово. Скажи, а вот с чего обычно начинается твой рабочий день дома?
Ну, вообще, он обычно начинается с того, что я просыпаюсь и не беру телефон, а иду завтракать. В это важно. После того как я позавтракал, я беру всё-таки телефон, смотрю, что мне написали, потому что у меня друзья-полуночники, и они могут мне писать в 4 часа утра, и мне надо с утра настоящего им ответить. <chuckles> А. А после этого, в зависимости от того, какой день, я либо иду в университет, либо за компьютер работать.
Мгм. Хорошая привычка. А. Да, бывает такое. Мгм. Хорошо. А, ск ск вот опиши какой-нибудь пример, как ты вот начинаешь свой рабочий день и какие приложения, там, ты открываешь первыми, что просматриваешь, как вот, с чего начинается
А, вообще вообще, чаще всего, э, если я именно иду работать, то я открываю, э, "Телеграм", потому что в "Телеграме" мне пишут мои коллеги. Э, там есть у нас рабочие чаты, а, и я открываю "Джиру", а, для менеджмента задач, потому что на "Джире" написано, какие у меня сейчас задачи. После того как я осмотрел, так сказать, "Телеграм" и "Джиру", я понял, что мне надо делать. Э, я это иногда се выписываю на там, стике э, ой, точнее на, короче, бумажечку, которую клеить можно, иногда этого не делаю, а, и после этого я начинаю работать. То есть я открываю свою среду разработки- это "Visual Studio", в которой я начинаю писать код, ну и я, как бы, просто начинаю работать.
работа. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Ну, а есть еще что-то дополнительное, что тебе помогает в твоей работе?
А, есть
Какие-то инструменты, может быть? Мгм.
Есть. Это терминал, я им пользуюсь и отдельно, и встроенным в Visual Studio. Зачем я пользуюсь терминалом? Потому что иногда мне нужно поднять другие как бы, э, приложения, которые взаимодействуют с моим приложением, которое я разрабатываю, ну, для тестирования, мне их нужно поднять, на моем компьютере. А также я пользуюсь еще DataGrip- это приложение от JetBrains, которое позволяет, э, э, инспектировать базу данных, потому что у нас есть база данных и мне иногда нужно напрямую в них смотреть данные ко и изменять их и там что-то, э, оттуда вы вычленять, как-то скачивать и, в общем, всё такое.
Мгм. Понятно. Да. М. Полезная вещь. Мгм. Скажи, а, вот, э, очень си сильно, наверное, облегчает вот эти все дополнительные программы работу из дома? А есть какие-то, а, может быть, то, что еще не придумали, или, например, ты бы хотел, чтобы какие-то программы доработали? Вот есть у тебя какие-то идеи на эту на эту тему?
Да, у меня есть.
Что ты ждешь, может, в ближайшем будущем, что тебе поможет в твоей работе еще больше?
М, я сначала отвечу шуткой, а потом серьезно. Я хочу, чтобы доделали, а, языковой сервер для Lua. А, ну ладно. Это, если что, это значит то, что, а, есть такой язык программирования Lua. И я раньше волонтерил на 1 проекте, работал с ним, и у него по сути нету никакой никакого нормально работающего языкового сервера. Языковой сервер- это такая программа, которая позволяет тебе подсказки иметь. То есть вот ты пишешь код- и тебе, а, м, к твоя, ну, твой редактор кода под добавляет подсказки. То есть то, что уже есть функции какие-то или уже есть какие-то структуры, переменные. То есть он тебе, э, за тебя дописывает их названия, например. И это дает возможность сделать, э, как раз таки языковой сервер. Но для этого языка программирования его нет. И, то есть я по сути писал Lua, когда работал на там определенном проекте, а, абсолютно, а, как в блокноте. То есть буквально просто текст. Ну, то есть максимум, что у меня было,- это подсвечивание синтаксиса, и всё, никаких больше <chuckles> улучшений. Но это это это шуточный ответ, а если серьезно, то я бы хотел, чтобы, а, улучшили, а, наверно, м, терминал. Потому что на Windows, а, он не самый, м, приятный. Я пользуюсь, а, тер терминалом Bash. Это терминал из-под Linux, но я его установил на Windows. Поэтому я, наверно, надеюсь, то, что Microsoft задумается и сделает так, чтобы Powershell- ну, это так называется терминал Windows, он был полностью Posix-совместимым. То есть чтобы он работал и как терминал для "Виндоуса", и как терминал для "Линукса". Потому что большая часть программистов привыкли к терминалу для "Линукса" и много команд уже под это заточено и каких-то ре рецептов и так далее.
<laughs> <chuckles> Так. М. Мгм. Мгм. А. Понятно. <chuckles> Ну да, забавно. Мгм. А, вот оно что. Мгм. Ну да, надеюсь, что они исправят, добавят то, что нужно, и работать станет легче и комфортнее. Да, если это так важно для программирования. Скажи, а что вот ты думаешь про безопасность? И как ты организуешь безопасность вот своих гаджетов, компьютеров, вообще рабочего, м, пространства? Есть ли такая вероятность, что какие-то проблемы могут прийти, если себя не защитить хорошо?
Да. Посмотрят, как это может быть может быть сделано, надеюсь. А, ну, я к безопасности подхожу достаточно серьезно, у меня даже есть такое правило: то, что я считаю, что вот все мои пароли, которые там существуют, которые я где-то использую, их уже все знают, просто вс все люди в мире уже их знают. А, почему я типа так думаю? Пот потому что, а, я это, г так сказать, говорю т себе с для того, чтобы, даже если вот ты, допустим, знаешь мой пароль, ты не могла зайти в мой аккаунт. Я поэтому везде настраиваю двухфакторную аутентификацию, иногда неоднократно двухфакторную аутентификацию, то есть с несколькими еще дополнительными факторами, трехфакторную аутентификацию. Я б стараюсь использовать свой телефон как такой универсальный ключ, потому что у меня в нем биометрия. Ну, то есть мой отпечаток пальца, лицо. И это уже как-то, ну, не <chuckles> не то, что есть возможность подделать, я думаю, нет возможности как-то, а, а, сделать фейк этого. Поэтому я и все приложения стараюсь настроить так, чтобы они просили авторизацию своего телефона, а на моем телефоне эта авторизация проходит через биометрию. Так я и обеспечиваю безопасность.
Мгм. Так. Почему? Ага. М. Да. То есть получается, ты используешь всё, что в данный момент времени возможно использовать для безопасности? Ты используешь всё сразу по максимуму, так?
Ну, наверно, кроме физических, а, вот этих вот флешек, которые нужно вставлять каждый раз, когда ты хочешь куда-то войти, я до этого еще не дошел, потому что да, они дорогие. Есть даже такие флешки, в которых встроен отпечаток пальца, сканер.
А, то есть есть ещё какая-то, ага. О, ничего себе! А как, э, вот, ш э, ты думаешь, как подсказывает тебе твой опыт, вот постоянно технологии совершенствуются, то есть постоянно придумывается что-то для безопасности, но всегда находятся умельцы, которые могут это взломать, м, вообще, как надолго хватает вот современных технологий? Или их вот стали быстрее взламывать, чем, допустим, 10-15 лет назад? Или, всё-таки, а, наоборот, щас более сложные технологии, и больше времени нужно мошенникам, чтобы какие-то лазейки найти? Твое профессиональное мнение.
Я бы сказал я бы сказал, что сейчас, а, определ ну, то есть если программное обеспечение написано нормально, его взломать невозможно. Но, если пользователь как бы правильно, а, всё делает. То есть сейчас большая часть взломов- они заточены под тот те моменты, когда, а, либо программист неправильно разработал программное обеспечение, оставил уязвимость, да. А, это в тоже случается, либо же они, а, рассчитывают на то то, что пользователи и не, допустим, некоторые не используют двухфакторную аутентификацию. Ну и, в таком случае, если их пароль каким-то образом нашли, то есть, допустим, это очень известная схема, то, что есть какой-то сайт не очень, скажем так, м, досто как сказать, доверительный, которому можно доверять, да, не очень надежный. А, и ты там регистрируешься, и, он сохраняет пароль в сыром виде. То есть вообще, по-хорошему, сам по себе пароль никакой сайт сохранять не должен. Они должны сохранять хэш пароля. Хэш- это, скажем так
М. А, вот оно как. Мгм. Так. Надежный. Да, мгм. Но, а, б пользователь же это никак не может проверить, или может?
З Конечно конечно конечно, не может, я просто объясняю схему. А, в общем, есть какой-то ненадежный сайт, он сохраняет сам по себе пароль, а, и, а, он должен сохранять хэш пароля, но он сохранит пароль. А, и, соответственно, если злоумышленники взломали этот сайт или, может быть, они и были владельцами этого сайта, почему бы и нет. <chuckles> А, они имеют, э, вот, логин пользователя и пароль. И они могут взять и с этим логином пользователя и паролем пройтись по всем популярным там, а, сервисам и попытаться его туда ввести. Если он где-то использовал такой же пароль и логин- всё, его аккаунт скомпрометирован, если там нет двухфакторной аутентификации.
Не может, мгм. Да. Так. Мгм. Да, понятно. Ну, достаточно сложно, конечно, для простых людей это всё понять. Но, надеюсь, что, всё-таки, надёжные защиты щас придумали, что это надолго хватит. Скажи, а Мгм.
<grunts> Э, тут вообще в этой истории по поучительно то, что не нужно ставить один и тот же пароль везде. <chuckles>
Ну да, хорошее, <chuckles> хороший совет. Но большинство людей, конечно, которые в этом не понимают, наверное, они недооценивают ситуацию чаще всего. То есть да, получается, сейчас мошенники ориентированы, э, на то, чтобы найти слабое звено, и тут уже действовать. Получается, что так. Мгм.
Риски, да. Да, то есть слабое звено чаще всего- это либо люди с одной стороны, то есть клиенты, либо люди с другой стороны- то есть программисты. А вот такого, что как раньше, ты мог, а, там подобрать пароль, его, там, э, каким-то еще образом, э, взломать, или, а, были еще атаки, которые были основаны на том, что алгоритмы проверки пароля были не, а, самые точные. Был была так называемая тайм, э, атака временем, атака таймингом, потому что чем, как бы пароль ближе, по идее, к правильному, тем, э, система будет, а, быстрее возвращать, что он неправильный, то есть, ты таким образом мог, замеряя время, быстрее подобрать пароль, и злоумышленники этим пользовались, но сейчас это уже раскрыто, и большая часть сайтов реализует алгоритмы пр сверки пароля так, чтобы время было одинаковым всегда.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Это хорошо. Скажи, а вот к ты организуешь работу с помощью технологий, а бывали ли у тебя моменты, или, может быть, сейчас настал тот момент, когда вот ты так много используешь каких-то программ, приложений, к инструментов, что уже становится сложновато всем. Ну как бы вот много всего, то есть можно оста что-то убрать уже или наоборот, ты бы сказал, что этого недостаточно и мне нужно добавить. Как ты считаешь, есть трудности какие-то?
Да. М, вообще, я думаю, да, потому что, а, все-таки очень много всяких приложений сейчас, а, вот, а, даже когда я просто вечером сижу, я такой смотрю сколько у меня вкладок в браузере, сколько у меня приложений открыто, в этом, в панели задач, и просто ужасаюсь. А, и еще у меня чаще всего ат
Мгм. Возникает желание уменьшить это все, почистить, что-то отправить в корзину?
Конечно, конечно, возникает я бы наверное даже, а, сделал радикальные изменения и перешел бы пользоваться Linux, если бы не моя любовь к Windows, потому что на Windows все-таки много приложений которыми я давно пользуюсь.
<chuckles> М. Ну вот. <chuckles> Но это скорее привычка с ними работать или все-таки, а, это удобнее, или как тут разобраться?
А, некоторые приложения прямо мне очень нужны, вот про них я рассказывал, там
А, то есть не всё можно заменить. Мгм.
Да, да, я рассказывал вот про Lua, про то что я разрабатывал для игры там, а, на в одном проекте на Lua, а, приложение, а, а, точнее модификацию и это можно делать только на Windows, потому что эта игра на Linux не, ну ее нет на Linux, и всё.
Понятно. Ну а вот скажи, если всё-таки так немножко задуматься, а вот, э, если всё что у тебя сейчас есть э в арсенале, за 100% принять, э сколько уже вот на с данный момент, например, ты бы спокойно мог удалить, э, программ, инструментов, которые, ну по большому счету, уже либо устарели, либо не нужны, либо н просто дублируют функции других. Или всё-таки так, ну конечно, нельзя р рассуждать, то есть всё нужно?
Это, э, это конкретно по поводу того, что у меня установлено просто на компьютере, или чем я, как бы, пользуюсь время от времени?
Ну, э, вот в нужности, ну скорее всего, что вот тебе прямо постоянно нужно, без чего ты точно не сможешь, а, находиться, э, ну и вообще работать не сможешь, это понятно, это нельзя удалять. А вот может быть какие-то программы, помощники, инструменты, которые уже, в общем-то, так, пылятся?
Хм. Ну, таки таких, э, есть несколько, я думаю, просто мне нужно, они просто удобнее, вот к примеру я занимаюсь для, э, хобби реверс инжинирингом игр, то есть разбираюсь как они работают, и есть такая программа cheat engine, она называется как бы cheat, то есть как будто ты хочешь кого-то там, а, замухлевать, но нет. Она нужна для того, чтобы разбираться с, э, изменением значений там в игре, определенных. Можешь, например, задать что у тебя 50 денег сейчас, ты получил 2 денег, и ты отслеживаешь эту это значение, и ты можешь таким образом себе там наколдовать денег. Ну и много других значений можно отслеживать, любые. А, и она очень удобная, потому что она очень интуитивно понятная, но ее можно заменить любым полноценным отладчиком, то есть именно не такой вот программой, которая как бы детская, вот просто для каких-то изменений отдельных значений, а взрослым вот отладчиком, который привязывается к приложению и прямо его отлаживает, то есть он останавливает его в определенные моменты, можно просматривать там всё, что происходит внутри приложения, но он просто намного сложнее в использовании.
Или ты всем пользуешься? Мгм. Так. Мгм. <chuckles> О! Мгм. Мгм. Да, звучит удобно. Спасибо большое тебе за па такой подробный рассказ, за то, чем ты пользуешься, что поделился опытом, было интересно.
Спасибо, м, тоже за беседу, надеюсь, еще услышимся.